なんでしょうね、いや、結構ヨーロッなんか初めてのそのいや、海外は初めてではないんですよね、多分。あ、アジアとかは多分やってて、ヨーロッパツアーは多分今回が初めてで、理由はちょっとごめんなさい。僕わかんない、た多分どっかの記事で言ってたかもしんないすけど、僕はちょっと見つけられなくて。まあ、でも、このタイミングで、ま、さっき言ったんですけど、その結構もう50代とかになってて、メンバーが。ま、結構体力的にこのタイミングでヨーロッパに来るんだとかも思ったんですけど。まあ、なんでしょうね。多分心の変化があったんですかね。ずっと日本でやってたけど、なんかヨーロッパに行きたいみたいな、まあ、うん。
うんうん。 うん、うーん。 はい。 うん、うんうん。 ああ、なるほどね。 うん。 うん。 ああ、ま、ヨーロッパにもファンいるしみたいなところがあったんですかね。なんかこうどっかで、しどっかでヨーロッパにもファンがいるっていうことを知られてとかもあったんですかね。へえ、すごいですね。うん。
うん。ああ。なんか、一応その、エルレガーデンはその、単独じゃなくて、その、ヨーロッパ、なんかろんなんかイギリスのバンドと、あの、その、ツーマンツーマンだからそのイギリスのバンドとエルレガーデンの2バンドで、その、ライブするみたいな感じで、多分、誘われたのかもしれないすよね。なんか、その仲いいバンドに、はい。
うん。 うん。 ええ。 うん。 ああ、あ、なるほどね。うん。 え、その仲のいいバンドは日本のバンドですか？
ええっとなんか、1人日本人の方がいるんですけど、ま、基本的にイギリスのバンドですね、それは。
ええ。 あ、あ、そうですか。ああ、なるほどね。でもそこでいろいろ関係があったからっていうところもあったんですかね。不思議ですね、なんか。うんうん。
あったかもしれないです。それはなんかあったとは思います。さすがに。
なるほどね、で、ヨーロッパおいでよみたいな話になったんかもしんないすよね、そう言われると。
うん。そう、そうですね。なんか結構なんか関係性はあるみたいな記事とかは、それは見たんで、なんかなんか誘われたんだろうなみたいな想像はしてましたけどね。
うんうん。 うんうん。 へえ。 ああ、そうですか。なんかお話お伺いしてると、でも、高校で好きになってから、初めてのライブに行けたのは何年ぐらいかかったんでしょうか？
だからもう、最初に知ってから初めてライブ行くまではもう10年以上は、もう絶対に経ってるんで、もうほぼじゅう10年以上越しの夢が叶って、もうほんとに
うわ、そうですか。 うん。夢が叶ってうわ、そうですか。うん。
はい。もうほんとに幸せでした。ほんとに。
感動ですね、ほんとにその、10年なんね、10年も待ってやっとこう見れたっていうところで言うとね。
いや、ほんとにそうっす。
うーん。ああ、そうですか。いや、今日はね、す好きなアーティストの出会いということで、なんかほんとにね、あの、心震えるようなお話をしていただいてほんと、にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。

ええ、じゃ、すごいラッキーじゃないですか、なんか。
いや、そうなんすよ。であの、だか、今年の春に、す来てあ、こっちに来てくれて、で、初めてその生でそのライブ演奏を聴けて、でしかも、こううん、そのライブ会場もすごい小さい場所だったんで、ほんとに目の前にいるみたいな
うん。 ええ、そうですか。 ええ、ええ、まあ、ごひゃくにんとか1000人ぐらいですか？どのぐらいだろう？
いや、もっと小さいすよ。ほんとになんかひゃくごじゅうにんぐらいのキャパ
え。 あ、もう、ひゃくにん、にひゃくにんぐらいのキャパ？
で、もうしん そうっすね。もうほんとに日本だと信じられない規模のライブハウスで、うんやそのやってて、やすや、もうほんとにもう、なんかもう今後ないだろうなみたいな <chuckles> また来てくれるかもしんないすけど、いやほんとにめちゃくちゃ感動して、もう泣いちゃうぐらい感動しまし
うわ。 ええ。 ああ、なるほど、うん。 あ、感動で、あ、泣いちゃいました？もう泣いちゃいそうになるぐらい。
いやもう普通になんか、ん自分が思ったより、な泣いちゃいましたね、もう。もう。<laughs>
うん。 ええ、え、やっぱりなんでしょう、その学生の時の気持ちが、こう蘇るみたいなとこがあったんですかね？
まあ、やっぱり、コピーしてた曲とかにもすごい思い入れがあるし、やっぱその、なんなんて言うんすかね。うん、その時の、きお記憶とかも未だにやっぱあるし、もうずっとなんか1回は生で見てみたいなとは思いつつ、あのいほんだとなんかちょっと僕人混みも正直苦手ですし、なんか日本にいる間は無理なのかなとか、うん。
うーん。 ああ、なるほどね。 うーん。 ええ、んコンサート行くの大切うん、そうですね。コンサート行くの大変ですもんね。なんか人混みに行ってとか、うん会場まで遠いしとかね。うーん。
うん。 いや、そうなんすよね。だからほんとに来てくれてすごい良かったし、なんかもうほんとに忘れられない。もう結構そのバンドの方々も結構高齢高齢てかもう50代ぐらい、へもうろくじゅう、一歩手前、あろい言い過ぎかな。でもごじゅうだいなんすよ、50代そうなんすよ。50代に見えないすけどね。はい。
ええ。 ライブ あ、まあまあ、おお、結構上ですね、ほんとに。 ええ。 わあ、そうですか。あ、びっくり。なんかもうちょっと30代ぐらいみたいなイメージでいましたが、そうじゃないんですね。
うーん、なんか結構もう、活動歴長くて、僕が僕たちがその高校時代にコピーした時には、もう活動休止してたんですよ。2008年に活動休止してたんで、で、だからもう僕が知った時にはもう活動休止してたんすよ、だから。
うん。 ああ。 ああ。え。え。

そうですね、まあ、その当時、めちゃくちゃハマってた時期に比べると、もうハマってた時期は、ほんとに毎日、その、まあ、その当時なんか、ウォークマンとかに入れて、そん毎日数学
うん、うん。 うん。 ああ、まだテープの時代って事ですか？うん。
あの、なんか CD とかが、あ、MD はなかったかな、ちょっ
あ、MD？え、何だろう、あ、し CD で聞く、あ、違う、あ、ウォークマンって、そういう事ですよね？うん。
なんか、その、す そうすね、なんかその、TSUTAYA に行って、その CD 借りて、で、それを、なんかウォークマンに取り込んでみたいなのを、その当時、僕やってたんっすけど、はい。
うん。 うん。 ええ、え、いわゆるテープって事あ、じゃ、CD ですか？
もし、うウォークマンはあれすね、なんかその、ええ、アイポ iPod みたいなやつですか？アップルだと。
テープ？ ああ、そういう事です、あ、じゃあ、データって事ですね。あ、ごめんなさい。ふん、ね、ちょっと、すいません、昭和な話してしまいましたけど、あ、なるほど、そういう事ですね。うーん。
はい。 あ、そうです。データにして、はいはい。 あ、いえいえ、とめなぐ。 で、その当時は、まあ、毎日聞いてたんすけど、最近は、なんか毎日は聞かなくなっちゃったんすけど、まあ、それでも、たまに聞いたりするし、それこそ、今年の春ぐらいに、その、今僕ヨーロッパに住んでるんですけど、その、ヨーロッパツアーするって言って、自分が住んでる街にまで、あ、来たんすよね。
うん。 うん。 うん、ええ。 はい。 ええ、凄くん ええ、嘘みたいな話じゃないですか、それ。え、うどうですか？行かれました？
うん。 うん、いや、そうなんすよ、もう、なんか僕 で、もう、ま、日本だと、めちゃくちゃ倍率高いんで、もう結構、あの、チケット取るの難しいんすけど、こっちだと結構、なんか簡単に取れて、で、もう、これは行くしかないと思って行きましたね。
うん。 うん。 ええ、日本うん、そうですね。日本だと抽選ですか？そこまでいかない？